ครับ แล้วจริง ๆ แล้ว มันมี มันมีผลไหม ในเรื่องของภาษาเนี่ย ใน ใน ใน ใน ในการแบบว่า คือเวลาที่อย่าง อย่างว่าเนาะ การที่ภาษาเนี่ยมันเหมือนกับการระบุตัวตน หรือว่าการที่เรารู้ว่าเราเป็นตัวตนของเรา อะไรเงี้ย เวลาที่สมมุติว่า คุณเนี่ยไปอยู่ใน ที่ต่างถิ่นน่ะ อย่างเช่น อยู่ในเมืองหลวง อย่างเงี้ยครับ แล้วมีคนที่พูดภาษาบ้านคุณเนี่ย มันทำให้คุณรู้สึกยังไงไหม แบบคิดถึงบ้าน หรือว่าทำให้รู้สึกใกล้ชิดกันไหม? ใน ในการที่ พูดแบบนี้? อะไรเงี้ย อา
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ๆ ก็ ก็ ก็เป็นนะคะ เพราะว่าเวลาเรามาอยู่ที่เนี่ย คนก็จะเป็นคนภาคกลางเสียส่วนใหญ่เนาะ แต่ว่าบางทีเราไปตลาด อย่างเงี้ยค่ะ เราไปซื้อของ แล้วมันมีร้านบางร้านในตลาดเนี่ย เขาเป็นร้านแบบ คนจากภาคใต้มาขายวัตถุดิบของภาคใต้ อย่างเงี้ย แล้วเขาก็เป็นคนใต้ เราก็รู้สึกว่ามันแบบเจอคนที่คุ้นเคยอะ ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักกันมาก่อน ก็ไม่รู้จักกันพอ ๆ กับแม่ค้าร้านอื่น ๆ อย่างเงี้ยอะค่ะ แต่พอมาแม่ค้าร้านนี้เขาแบบพูดใต้ อย่างเงี้ย แล้วเขาขายของ วัตถุดิบที่เราคุ้นเคย ของที่แบบภาคกลางไม่มี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ได้ไปคุยกับเขา ทักทาย แล้วก็ อะไรเงี้ย มันก็รู้สึกว่าแบบอุ่นใจอะค่ะ เหมือนได้กลับบ้านค่ะ
ครับ อืม อา อืม ก็อาจจะมีผลเนาะ ใน ในเรื่องของพฤติกรรมอะไรต่าง ๆ ในการพูดคุย ใช่ไหม?
ก็จะมีผลกับความรู้สึก ใช่ ๆ แล้วเราก็จะชอบไปอุดหนุนร้านเขา เพราะมันรู้สึกว่าเหมือนแบบว่าอุดหนุนคนบ้านเดียวกัน อย่างเงี้ยค่ะ
อืม อืม ก็รู้สึกฟังแล้วดูดีมากเลย แล้วอย่างแบบว่าการกลับบ้าน อย่างเงี้ย มันก็ทำให้เราแบบว่าเนาะ แบบการที่คุยแล้วสื่อสารเนี่ย มันทำให้เราหรือหลาย ๆ คนนะครับรู้สึกว่าแบบเหมือนกับ มันมีคุณค่าทางจิตใจเนาะ มันรู้สึกว่า "นี่แหละบ้าน" แล้วการที่บรรยากาศในเรื่องของภาษาด้วยอะ มันเหมือนเสริมทางด้านสภาพแวดล้อมอะครับ ไม่ว่าจะตะโกนเรียกกัน หรือว่าสื่อสาร อย่างเงี้ย มันทำให้ เอ่อ ครอบครัวเนี่ย รู้สึกว่า คือคุณคิดถึงไหม? เวลาแบบสมมุติว่ากลับไปแล้วแบบว่า มันทำให้แบบคุณแบบหาย คลายความคิดถึง อย่างเงี้ย อย่างปกติแล้ว คุณกลับบ้านบ่อยไหม ในการแบบกลับไปต่างจังหวัด? อย่างเงี้ย
ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ โอ้โฮ กลับไม่บ่อยเลยค่ะ เพราะมันไกลมากอะค่ะ ก็ปีหนึ่งสัก 1-2 ครั้ง ไม่เกิน ไม่เกิน 2 ครั้งอะค่ะ ต่อ 1 ปี บางปีก็ได้ไปแค่ครั้งเดียวเองค่ะ แต่ว่าไปทีเนี่ยจะไปนาน อาจจะไปแบบสัก 2 อาทิตย์เลย อย่างเงี้ยค่ะ
อืม อืม อือฮึ

อยากจะทราบนะครับว่า ภาษาในบ้านเนี่ยนะครับมันมีผลต่อตัวตนคุณยังไงบ้างอะ พอจะอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ?
อืม ค่ะ ถ้าเป็นเรื่องของภาษานะคะ เราเนี่ยมีประสบการณ์ชีวิตที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาเนี่ยเยอะมากเลยค่ะ เพราะว่า ตั้งแต่ตอนเด็กอะค่ะ เอ่อ เกิดที่ภาคใต้ ฉะนั้น อ่า จ จังหวัดยะลา ทีนี้จังหวัดยะลาเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นจังหวัดพหุวัฒนธรรมอะค่ะ คือมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แล้วก็มีความหลากหลายทางภาษามากเลยค่ะ
อือฮึ อืม ครับ อืม โอ้โฮ อา ก็ตรงนั้น ตรงนั้นเขาพูด กี่ภาษาอะครับ ณ ตรงนั้นน่ะ แปลว่าเราต้องเยอะมากเลยไหม?
อา ใช่ ใช่ค่ะ ที่ยะลาเนี่ยจัดเป็นภาคใต้นะคะ แต่ว่าจะใช้ภาษากลางเป็นภาษาหลัก เพราะว่า ประชากรเนี่ย ภาษาไทยกลางเนี่ยแหละค่ะ
อะฮะ อืม ภาษากลางนี่คือภาษาอะไรครับ? ภาษาไทย อ๋อ แล้วก็มี
ใช่ เพราะว่าประชากรเขามีความหลากหลายมาก มีชาวมุสลิม ชาวมุสลิมเขาก็จะใช้ภาษามลายู แล้วก็มี ใช่ค่ะ แล้วก็มีคนใต้ที่เป็นคนท้องถิ่นน่ะค่ะก็จะพูดภาษาถิ่นใต้ ค่ะ
อือ อืม มลายูเหรอครับ? โอ้โฮ เป็น อา ภาษาถิ่นใต้ ก็คือคำไทยเนี่ยนะครับ ใช่ไหม? ที่สำ สำเนียงใต้อะ
ใช่ ก็คือภาษาใต้ ง ภาษาใต้เลยอะค่ะ ใช่ แล้วก็จะมีคนที่เป็นแบบคนไทยเชื้อสายจีนด้วย ค่ะ เขาก็จะพูด พูดภาษาจีนกับภาษาไทยกลางค่ะ
อ๋อ ครับ คนไทยเชื้อสายจีนพูดยังไงครับ? อะฮะ

อ๋อ แล้วคุณ แล้วคุณแยกโหมดยังไงอะครับ? แล้วคุณไม่ ไม่สับสน เคยมีไหมที่แบบว่าพูดปุ๊บ อ้าว ติด พูดผิดอะ เป็นแบบ
ค่ะ ไม่เลยค่ะ ไม่เลย เพราะว่ามัน มัน มันเป็นความเคยชิน ตั้ง เรียกว่าตั้งแต่เกิดเลย มัน เนี่ยมันเลยเป็นข้อดีว่า มันเป็นความเคยชินตั้งแต่เราเกิด เราพูดใต้ได้ แล้วเราก็มาพูดกลางที่โรงเรียน พอเรามาอยู่กรุงเทพเนี่ย เราก็เลยไม่งงเลยอะค่ะ ไม่งงว่ามันติดคำใต้ อะไรเงี้ย เพราะว่าสมองเรามันเหมือนแบ่งภาคมาชัดเจนแล้วว่า ว่าตอนเนี้ยถึงเวลาที่เราใช้ภาษากลาง ซึ่งเราก็จะเคยชินกับการใช้ภาษากลาง แล้วเราก็รู้ว่าคำไหนคือคำใต้ คำไหนคือคำกลาง ศัพท์ ศัพท์แบบต่าง ๆ นานา อย่างเงี้ยค่ะ
แบบแทรกไป อะไรงี้ อะฮะ อืม อืม ครับ โอ้! แล้วเวลา สงสัยนิดหนึ่งว่าเวลาที่คุณไม่ใช้ภาษาใต้นาน ๆ เนี่ยนะครับ การที่กลับไปพูดอีกทีหนึ่งเนี่ยมันอาจจะต้องงมนิดหนึ่งไหมครับ หรือว่าแบบเราเครื่องติดไปเลย หรือว่าอาจจะแบบดูแบบเก้ ๆ กัง ๆ อาจจะพูดแบบไม่ชัดถ้อยชัดทำเหมือนเดิม อะไรเงี้ยหรือเปล่า มีผลไหม?
ไม่เลยค่ะ พอ พอเรากลับไปบ้านเกิดอะค่ะ อย่างเช่น ตอนนี้ทำงาน ใช่ไหมคะ แล้วแบบเวลาพักร้อนอย่างเงี้ยค่ะ กลับไปที่บ้านเกิด เราก็พูดใต้กับครอบครัวได้เหมือนปกติเลยค่ะ
ครับ อือฮึ โอ้โฮ ก็ถือว่ามันเป็นทักษะดีนะ
ไม่ ไม่มี ไม่มีการแบบว่าสับสนเลย แต่มันก็จะมีอย่างหนึ่งคือกับลูกชายอะค่ะ ลูกชายเนี่ยคือเขาเกิดที่นี่ เกิดที่กรุงเทพ แล้วเราก็ไม่เคยพูดใต้กับเขาเลย เขาพูดเป็นแต่ภาษากลางอย่างเดียว แล้วพอตอนเนี้ยเราอยากจะสอนให้เขาพูดใต้บ้าง เพื่อที่จะให้เขาแบบพูดได้หลาย ๆ สำเนียง อย่างเงี้ยล่ะค่ะ กลายเป็นว่าตัวเราอะพูดใต้กับลูกชายเนี่ย พูดไม่ชัด สำเนียงไม่ค่อยใต้เท่าไร มันเหมือนเค้นเอาความเป็นใต้ออกมาได้ไม่สุดน่ะค่ะ พอเรามาพูดกับลูกชายอะค่ะ
อืม ครับ อ๋อ อือ ๆ อา ครับ อ้าว อ้าว แล้วทำไมเป็นอย่างงั้นน่ะครับ ก็แปลว่า คุณกลับไปพูดได้ยากขึ้นแล้วหรือเปล่า? หรือต้องกลับไปบ้าน?
นั่นน่ะสิคะ ถ้าเราพูดกับคนที่ครอบครัวเราเหมือนเดิมเนี่ย พ่อแม่ อย่างเงี้ย เราพูดได้ แต่พอมา เรามาพูดกับลูกชาย อย่างเงี้ย กลายเป็นเราเป็นใต้ที่เพี้ยน ๆ มันเหมือนไม่ชินน่ะค่ะ มันเหมือนสมองมันปรับไม่ได้อะว่า กับลูกเนี่ยต้องพูดใต้แบบ แบบดั้งเดิมเนี่ย มันไม่สามารถทำได้อะค่ะ
อืม อืม เออ ก็แปลก อันนี้ก็ถือว่า
ก็เลยสอนลูกไม่ค่อยได้ ให้พูดใต้อะค่ะ
อ๋อ จริง ๆ แล้วอยากพยายามสอนถูกไหมครับ? ก็คืออยากจะแบบให้ ให้ลูกได้เรียนรู้ อา
ค่ะ ก็พยายามอยู่ เพราะว่าอยากให้เขา ใช่ ๆ อยากให้เขาแบบว่าซึมซับว่า ในตัวเขาเนี่ยมันก็มีเลือดของคนใต้อยู่นะ เดี๋ยวเขา กลัวเขาจะลืม เพราะว่าเขาเกิดที่นี่ โตที่นี่อะค่ะ ก็กลัวเขาจะลืมว่า เออ เขาก็เป็นคนใต้เหมือนกันนะ แม่เขาก็เป็นคนใต้ เราก็เลยอยากให้เขาพูดได้บ้าง แต่กลายเป็นว่า เราสอนเขาไม่ค่อยได้ แล้วตัวเขาก็เหมือน พูดไม่ค่อยจะได้อะค่ะ มันเขิน ๆ ที่จะพูด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ ครับ อือฮึ อืม ๆ ครับ

อ๋อครับ ก็แปลว่า เอ่อ พอพูดภาษาใต้ก็รู้สึกว่า แบบมันรู้สึกว่า ให้เราแบบ คิดยังไงครับ? มันรู้สึกไหมว่า แบบอยู่บ้าน ไรเงี้ย มันรู้สึกยังไง? เวลาที่เราสื่อสารกับคนที่บ้านในเรื่องของการพูดภาษาแบบ ภาษาหลัก ภาษาบ้านเรา เงี้ย อืม
ค่ะ ค่ะ ก็คือตอนเด็ก ๆ เนี่ยเราก็รู้สึก เมื่อก่อนเลยอะนะคะ เรารู้สึกว่า ทำไมเราต้องพูดใต้ด้วย เพราะว่าเราไปโรงเรียนน่ะ เราก็พูดกลางกับเพื่อน ภาษากลางปกติเนี่ย แต่พออยู่บ้านเราก็ต้องมาพูดใต้ เรารู้สึกว่า เราประหลาดน่ะ ทำไมเราต้อง เราต้องพู พูดใต้ด้วย อย่างเงี้ยค่ะ ในตอนนั้นนะ
ครับ อืม อืม แล้ว <chuckles> แล้วตอนนั้นพูดได้ไหมครับ? พูดได้ไหม? ก็คือได้หมด?
พูด พูด พูดใต้ พูดใต้ได้ แล้วก็พูดกลางได้ แล้วก็ยังไม่เห็นความสำคัญของ 2 ภาษา จริง ๆ แล้ว เราอยากพูดกลางอย่างเดียวอะค่ะ เรารู้สึกว่า เราไม่อยากพูดใต้เลยอะ มัน มันเชยอะ มันแบบทำไมต้องพูด อะไรอย่างเงี้ย แต่พออยู่บ้านมันก็ต้องพูด เพราะว่าพ่อแม่เขาก็จะพูดใต้กับเราอย่างเดียวเลย
อืม อืม อ๋อ
อย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ ครับ ก็กลายเป็น เหมือนกับเป็น เป็นปม ใช่ไหม? อาจจะแบบเราแบบ ร รู้สึกว่า เรา อา รู้สึกว่า เราแบบว่าเหมือนกับ เฮ้ย มันอายอะ มันเขินน่ะว่า เราพูดใต้ อะไรงี้ ใช่ไหม?
ใช่ ใน ในตอนเด็กนะคะ แต่ ค่ะ ใช่ ๆ แบบ เพราะว่าเพื่อนเขาพูดกลางกันที่โรงเรียน อย่างเงี้ย แต่ว่าพอเรามาอยู่มหาลัย ค่ะ
อ้าว แล้วเพื่อน เพื่อนคุณ แล้วคุณพอจะรู้ไหมครับ? ว่า พ เพื่อนเนี่ยพูดกลาง แต่กลับบ้านไปก็พูด ใต้เหมือนกัน อย่างเงี้ย ถ้าอย่างงั้นเนี่ย เราขำมากเลยนะ
มันก็จะมีเพื่อนแค่ไม่กี่คนที่กลับไปก็พูดใต้เหมือนกันน่ะค่ะ แต่ว่าส่วนใหญ่เขาเป็นคนไทย-จีน อย่างเงี้ย กลับไปเขาก็พูดภาษากลางกับครอบครัวเขา เพราะว่าเขาเป็นคนจีน
อ๋อ อืม อืม แต่ว่าคุณ แล้ว
เอิ๋น จะมีเพื่อนอยู่แค่ สี่ห้า คนในห้องที่พูดใต้ได้ค่ะ
ก็หมายถึงว่า เวลาที่คุยกันเล่น ๆ อย่างเงี้ย มี มีคุยกันภาษาใต้ไหม? ในการที่คุย หรือว่าไม่มีเลย?
ถ้าเป็นที่โรงเรียนเนี่ยไม่มีเลย ต่อให้เรารู้ว่า คนเนี้ยพูดใต้ได้ที่บ้าน อย่างเงี้ยค่ะ แต่พอเราเจอกันที่โรงเรียนน่ะ เราก็ไม่พูดใต้กันนะคะ เราก็พูดกลางกัน เพราะว่าเพื่อนส่วนใหญ่ในห้องเขาก็พูดกลางกันเนี่ยค่ะ มันเหมือนกับสมองมันสวิตช์เป็นสถานที่ไปเลย เป๊ะ ๆ เลยค่ะ อยู่บ้านก็พูดใต้ พออยู่โรงเรียนก็คือพูดกลางอย่างเดียว ไม่มีใต้เลย อย่างเงี้ยค่ะ
โอ้โฮ! ครับ ครับ อืม อืม